Ja, genau und ich m es muss auch gar nicht unbedingt so sein, dass du da jetzt wirklich jedes Detail der anderen Beziehung schilderst, sondern wirklich quasi das auch als Beispiel oder als Aufhänger, dass es dir wichtig ist, dass ihr wirklich ehrlich miteinander kommuniziert, dass du auch sozusagen diesen offenen Raum für sie auch schaffst und dir al aber auch deine Bedürfnisse mitteilst, dass es dir eben auch wichtig ist, äh, deine deine Invade sozusagen, ähm, zu teilen. Und, ähm, eigentlich ist es ja auch total schön. Also, wenn du diesen Raum ja aufmachst durch ein Gespräch, ist das ja eigentlich 'n Raum, wo die Partnerschaft oder, äh, die Beziehungsform total dran wachsen kann und, ähm, ne? Genau.
Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja, das dich genau, genau entfalten kann. Ja, das sind das sind auf jeden Fall super Anstöße und was ich jetzt daraus nehme, ist irgendwie, ja, gar nicht mal die ganze Geschichte zu erzählen, weil es kommt ja nicht auf jedes Detail an, sondern zu er erzählen, wie das mich jetzt im Moment, äh also, was das für 'n Einfluss auf mich jetzt hat und wie sich das widerspiegelt in der Person, die ich jetzt bin. Dass man ja, genau.
Mhm. Und auch, was du dir wünscht, ne? Dass es jetzt eben dann anders läuft. Und selber dann auch sehr offen bist und vielleicht regelmäßig auch das Gespräch suchst, dass ihr einfach ab und zu mal so beieinander eincheckt, ne? Wie geht's euch grade und was ist grade wichtig, ne?
Ja. Ja, ja. Also, vielen Dank für das Gespräch. Ich bin froh, dass ich mich hier so offen teilen konnte. Und ich habe echt das Gefühl, dass da ja, dass du mir helfen konntest. Also herzlichen Dank.
Ja.